Ouais, heu, effectivement, du coup, c'est vrai qu'avoir des peurs, c'est un peu réputé chez tout le monde, quoi. Mais heu, en tout cas, pour mon cas, je pense qu'il y en a 2 dont une plus forte que l'autre. Heu, c'est, heu, un peu comme une phobie sociale, comme de l'agoraphobie mais heu, qui s'est transformée, en fait, en crise de panique.
Mmh mh? D'accord, intéressant. Ah, qu'est-ce que c'est ça? D'accord, c'est c'est quoi, l'agoraphobie?
C'est la peur de la foule.
D'accord, ah, oui, c'est que tu aimes pas être, heu, oui, oui, OK, genre les concerts, heu, la la fosse d'un concert ou être dans un stade de foot, heu, avec tout le monde, ça pourrait t'oppresser, tu te sentirais pas bien, quoi?
C'est ça ou même dans une soirée, dans un bar, enfin, vraiment, heu, c'est cette peur-là, quoi.
Oui, aussi. Tu serais p est-ce que, hem, par le biais, justement, de cette peur de, enfin, d'un avec l'agoraphobie, donc le la peur de la foule, tu aimes pas, heu, tu aimes pas trop être entouré, est-ce que, heu, tu tu serais un peu claustro aussi? Du coup, par ce biais-là? Genre, la peur d'être enfermé?
Oui, oui, bien sûr, heu, ça, totalement. Je pense qu'il y a vraiment, heu, alors, ça dépend dans quelle, heu, surface, je pense, mais dans un ascenseur, j'aurais du mal, donc c'est pour ça que j'évite à chaque fois de prendre les ascenseurs quand il y en a a pas, enfin, quand il y en a un, pardon. Heu s'il y a des escaliers, je prends l'escalier directement.
D'accord. Mmh, d'accord. OK. Oh, sauf s'il y a 20, sauf s'il y a 20 étages dans l'immeuble, quoi.
Non, je pense que, même, 20 étages, heu, je les fait en escalier, du coup, pour éviter ça. Ouais, ça sera mieux, dé déjà, ça fait du sport donc c'est cool et puis, heu, même encore, genre, heu, ça évite de prendre l'ascenseur donc ouais, je préfère.
Ah, ouais? Carrément? Ah, c'est, heu. Bah, écoute, tant mieux. <laughs> Je te je te souhaite qu'il y ait que des
Bon, peut-être peut-être pas au quotidien, hein, je me dis: «Si c'est pour 1 fois, pour aller voir un ami ou quoi, ça va» mais au quotidien, ça serait long, je pense. <chuckles>
Oui. Si, c'est toi qui habite au 15e et que tu dois faire ton déménagement, peut-être que l'ascenseur, ça va être ton ami, quoi.
Ouais, ça va être dur. Eh, c'est ça, voilà. <chuckles> Mais oui, en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de claustrophobie avec heu, qui joue pas mal.
OK, et Ouais, c'est c'est il y a peut-être, c'est ce que je me suis dit, il y a peut-être un lien en entre les 2, le fait de d'avoir peur de la foule mais de se sentir, peut-être, aussi renfermé avec elle et de pas savoir, heu ou pas réussir à sortir et et est-ce que, du coup, tu as, mmh, tu as, heu, tu pourrais peut-être nous raconter justement heu tu pourrais me raconter un moment précis où, justement, tu as réalisé et tu as constaté que, justement, tu avais cette phobie ou cette peur, soit d'être enfermé, soit d'être avec du monde, heu et que, justement, ça t'a bloqué ou comme tu disais, ça partait en crises d'angoisse? Est-ce que tu as une situation qui te vient justement, heu, bah, en tête ou c tout ça s'est déclenché et tu t'en es rendu compte?